คือต้องบอกก่อนนะคะว่า ปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยแคร์คำคนอื่นเลยค่ะ แต่ว่าก็จะเป็นคน ส แบบว่าเปราะบาง แล้วก็อ่อนไหวกับคำพูดของคนรอบตัวอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะคะ ถ้าเกิดว่าเป็น ใช่ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เราไม่ได้รู้จักอะค่ะ เป็นคนไม่แคร์อะไรเลย แต่ว่ามันมีอยู่ช่วงชีวิตหนึ่งที่รู้สึกว่า เออ เราอะ เอ่อ อ่อนไหวกับ เรื่องนี้พอสมควร ก็เลยอยากจะเล่าเรื่องนี้ค่ะ ก็คือตอนอายุตอนสมัยช่วงเป็นสาว <laughs> ย้อน ย้อนกลับไป อ่า ชีวิตก็คือเป็นลูกเรือนะคะ อยู่สายการบินหนึ่ง ซึ่งมันก็เป็นสายการบิน low-cost ค่ะ แล้วก็ด้วยความที่เพื่อน ๆ เนี่ย ที่เขารักความก้าวหน้ากันอะเนาะ เขาก็ เดินสายค่ะ ไปสมัครสายการบินอื่น อะฮะ
อือฮึ ก็อ่อนไหวอยู่ อา ค่ะ ค่ะ เป็นยังไงคะตอนนั้น? ค่ะ ค่ะ อ๋อ เดินสายเลยเนาะ โปรยใบปลิว โปรย CV เป็นใบปลิวเลยเนาะ
ใช่ค่ะ ด้วยความ แต่ แต่เราอะ เออ คือพี่อะรู้สึกว่าพี่อะอยู่ที่เนี่ย แล้วรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับตัวเองแล้ว 1 ก็คืออาจจะเป็นคนที่
ค่ะ อา ก็เป็น เซฟโซน ของเราใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ รู้ รู้สึกว่า เฮ้ย มันก็โอเคนะ เงินมันไม่ได้ฟู่ฟ่า แต่มันเทียบกับสายการบินอื่นในตอนนั้นน่ะมันไม่แย่ แล้วที่สำคัญน่ะ ใช่ แล้วที่สำคัญน่ะก็คือ โอเค route มันอาจจะไม่ได้ดีแบบว่า เส้นทางการบินมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนแบบสายการบินอื่น ๆ ที่มียุโรป มีโซนนู้นโซนนี้ แต่ ก็คือก็โอเคนะ มันไม่ได้แย่ แล้วก็อีกอย่างที่สำคัญเลยอะค่ะ ก็คือ เอ่อ ความสัมพันธ์ของคนในองค์กร มันเป็นเหมือนครอบครัวมาก ๆ ทุก ทุกเที่ยวบินที่ไปบินน่ะ มันไม่รู้สึกว่าเราไปทำงานเลยค่ะ มัน พี่อะรู้สึก ไป
ไม่แย่เลย อือฮึ อือฮึ ค่ะ คือมันก็รู้สึกว่า เอ่อ รู้สึกดีเนาะกับ กับพื้นที่ตรงนี้ ค่ะ
ใช่ มันเหมือนไปเที่ยว อา ก็เลยไม่ได้มีความคิดก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่ะ อืม พอเพื่อนน่ะมาชวน มันเป็นสายการบินแห่งชาติของเรานี่แหละค่ะ แล้วก็
อือฮึ ค่ะ แล้วเป็นยังไงคะ?
เขามาชวนนะคะว่าแบบว่า เฮ้ย ไปสมัครกัน อะฮะ ก็รู้สึกว่า <tsk> เอ๊ ไปดีไหมอะ ในใจอะก็พะว้าพะวัง กับเรื่องส่วนสูง เพราะว่าพี่อะสูงไม่ถึง ร้อยหกสิบ อือฮึ
อือ เขา เขาก็ อา ค่ะ แต่ว่าบริษัทเนี่ยเกณฑ์เขา คือเขาต้องรับ 160 เท่านั้นเลยเหรอคะ?
ใช่